E en sevdiğim ve aslında en bütün duyularıyla hatırladığım aile anım misafir gelme ve bunun öncesinde yapılan o birlikte yaptığımız; annem, babam, ben hazırlık anıları.
Hı hı. A! Süper. Hı hı, yani siz misafirperver bir aileydiniz, bunu anlıyorum buradan. Hı hı, ve merak ediyorum nasıldı mesela?
Evet. Evet. Çok, eee, oturmaya gelirdi yani çok oturmaya insan gelirdi cuma, cumartesi geceleri özellikle ve böyle bir hazırlık süreci vardı. Eee, Onu yapardık beraber. O hiç a ya, hâlâ aklımdan gitmiyor.
Hı hı. Evet. Peki bu hazırlık nasıl bir hazırlık? Hani, yemek olarak mı, ortalığı toparlama mı yoksa sizin özel kendinize ait bazı ritüelleriniz mi vardı misafirler için? Biraz daha bahseder misin?
Hı hı. Hepsi. Yani şö Eee, şöyle ki bütün duyularıma hitap eden, işte, koku, görsel, eee, müzik, eee, heps her şeyin olduğu bir, eee, an olduğu için o hâlâ hatıralarımda yani biri unutsa bir duyu unutmuyor.
Evet. Tam o zaman sen misafiri de seviyorsun, değil mi? Hani, genelde çocuklar misafiri çok sevmezler. Eee, çok da, hani, bir misafirliğe gitmeyi de sevmezler. Gelme hani, gelmesini de sevmezler. Anladığım kadarıyla senin için öyle değilmiş. Çünkü sen diyo ki, hani, güzel olarak hatırlıyorsun bu, eee, misafir hazırlığını.
Hı hı Hı hı. Yani şöyle, ben o hazırlık sürecini güzel hatırlıyorum. Ben, ş yani, şu an misafiri ç çok çok böyle seviyorum. Yani seviyorum diyelim, eee, ama o zamanlar tabii ki daha fazla seviyordum. Şöyleydi: Babam evi annem öncesinden zaten evi bir temizlerdi. Babam evi toparlardı. Onun evi toparlarken belli yaptığı şeyler vardı. Sadece bunları misafir gelince yapardı. İşte, eve koku sıkmak, koltukları böyle yerlerini üçgen üçgen üçgen böyle dizmek gibi. Annem o arada kek, börek Evet. Aynen öyle. Aynen, aynen. Mutlaka müzik vardı. Ya, duruma göre bazen plak açıyordu, -tabii, o zamanlar internet filan yoktu bazen de ki radyodan açıyordu ya da kaset vardı, kaset açıyordu. Annem de yemek yapıyordu o arada. Yani, yemek değil de misafir ikramı. Eee, benim görevim ortada dolaşmaktı çünkü ben küçüktüm. Ya, hiçbir görevim yoktu, sıfır. Eee
Hı hı. I <chuckles> I hı. Tabii, evet. Hı hı. Evet. Hımm. Evet. Belki arkadan bir müzik açıyordu, hazırlık müziği. Plak olabilir, radyodan dinliyor olabilir. Hangisiydi daha çok? Evet, hı hı. Hı hı. Evet. Senin görevin neydi? <laughs> Tamam, süper. Eee, ama sen o anı, on bir senin için, eee, keyifli bir andı yani onu görüyor olmak. İşte, şarkı çalıyor, kokular sıkılıyor, etraf toparlanıyor, bir taraftan yemek kokusu geliyor. Hani, senin için hoştu yani o hazırlık.
Ya, ben Çok. Yani, evet. Bir de